Ja, erzähl, ähm, wann hast du denn das erst mal so richtig, äh, einfach nur für dich entschieden?
Boah, ich würde sagen schon relativ früh. Ähm, ich bin generell 'n sehr selbständiger Mensch und möchte auch so mein eigenes Schicksal, sage ich mal, in meine eigene Hände nehmen. Ähm, aber wenn jetzt, ah, auf 'ne größere Entscheidung anspielst, die mein Leben so 'n bisschen verändert hat, war das, glaube ich, als ich mich entschlossen habe, mein Studium anzufangen, weil das, ähm, ja noch nicht unbedingt klar war in der in der Schule. Also, ich habe, äh, 'ne Menge Schulwechsel hinter mir und ich weiß weiß noch ganz genau, ähm, ich war <chuckles> habe quasi eigentlich in der Realschule angefangen, bin auf den bin dann auf die Hauptschule, bin auf die Wirtschaftsschule. Also, auf äh, viel gewechselt und, ähm, ich weiß nicht, ich saß da mal in so 'nem Seminar, wo alle nur rein mussten, die quasi keine hohe Schulbildung hatten, also, alles, ähm, unter mittlere Reife, was ja dann in der Hauptschule der Fall war. Ähm, und da habe ich mir da äh, habe ich mir dann gesagt, so: „Ne, das also, irgendwie bist du bisschen,- ohne jetzt, ähm, respektlos zu sein,- irgendwie bist du 'n bisschen zu schlau für die Leute hier.“ Und dann, ähm, genau, habe ich mir halt da das Ziel gesetzt, „Okay, jetzt äh reißt du dich zusammen und ziehst richtig durch und kämpfst dich dann halt hoch.“ Ja, und dann bin ich quasi auf die Wirtschaftsschule, habe da meine mittlere Reife nachgeholt, bin dann auf die Fachoberschule, habe da, äh, erst das Fachabitur und dann das Allgemeine gemacht und dann, äh, genau. Der stand das Studium vor der Tür und das hat halt insgesamt wahrscheinlich so 5, 6, 7 Jahre, jetzt müsste ich genauer nachdenken, aber so die Größenordnung müsste das gewesen sein, hat das halt gedauert, aber das war so eine wirklich wirklich große Lebensentscheidung, die ich, ähm, das erste Mal selber gefällt habe, sagen wir mal so. Davor haben die ganz großen Entscheidungen ja immer deine Eltern getroffen, aber das war so der Punkt, äh, der mir jetzt am ehesten Mal eingefallen ist. Ja, genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. Verstehe, ja. Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Na klar. Mhm. Hast du für dich selbst entschieden. Mhm. Ja, ja, ist ja auch, ähm ist ja auch 'ne schöne, hm 'ne schöne Story, also, 'n schöner Werdegang irgendwie, wenn man, äh, dann zurückblickt und irgendwie sieht, dass man sich dann auch so durchgebissen hat und, ähm, ja auch, äh, aus Überzeugung dann auch irgendwie in 'ne Richtung gegangen ist. Ähm, weil gerade in der Schule, in sch zu Schulzeiten ist man, glaube ich auch noch in so 'nem Alter, wo man, ja, es auch einfach mal schleifen lässt, wenn man keinen Bock hat oder so, ne? Also, da ist Disziplin manchmal noch so 'n bisschen, ja, 'n bisschen zweitrangig.
Ja, also, ich muss auch sagen, ich war kein guter Schüler. Ich habe die Schule gehasst. Ähm, aber irgendwann, ja, ne, du kommst halt nicht drum rum. Also, wenn du studieren willst, sind gerade viele Arbeitgeber, was ich gar nicht verstehen kann, schauen halt nur aufs Zeugnis oder da ist das Zeugnis, äh, sehr wichtig, genau. Und dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen, mich da irgendwie durchkämpfen, aber ich war halt auch ei ei kein guter Schüler, was wahrscheinlich auch daran l liegt, dass ich gerne Entscheidungen für mich treffe und du in der Schule halt komplett bevormundet wirst und eigentlich nichts entscheiden darfst, nicht mal, welche Farbe dein Heft hat so. Ähm, genau, also, ich war kein guter Schüler. <chuckles>
Mhm. Richtig, ja. Das stimmt. Mhm. Mhm. Na ja, aber du hast dann trotzdem letztendlich, ähm, dein Abitur gemacht und hast dich dafür entschieden, Studium zu begehen. Ähm, bist du dafür dann auch irgendwie weggezogen aus deinem Heimatort, oder, ähm, ähm, ja, wo hat's dich dann hingetrieben?
Ja, ich bin schon weggezogen. Also, ich wollte mal in 'ne größere Stadt. Ich komme eigentlich ursprünglich aus 'ner Stadt, die hat so 70.000 Einwohner ist jetzt keine, ja, mittelgroße Stadt oder so, würde ich sagen. Also, weit weg von 'ner kleinen äh, kleinen Dorfnische so, aber ich wollte einfach mal was erleben. 'Ne größere Stadt, 'n bisschen weiter weg von meinen Eltern und meinen gewohnten Umfeld und dann hat es mich nach Frankfurt am Main gezogen. Ähm, habe da auch Wirtschaftswissenschaften studiert, also, die perfekte Stadt eigentlich für das Studium. Ja, war okay, so, konnte man mal machen, waren schöne Eindrücke, aber dann hat es mich dann auch wieder nach Hause gezogen. Was halt dann auch, ja, 'ne Entscheidung war, ähm, die ich für mich treffen musste, die auch dann lebensentscheidend ist. Äh, man weiß ja zwar nie, was, ja, hätte sein können, ähm, aber ja, g
Mhm. Ja. Ah ja, mhm. Mhm. Mhm. Wenn du dort geblieben wärst, meinst du?
Ja, genau. Aber auf alleine auch schon das Hinziehen. Also, das ja auch 'ne Entscheidung, du verlässt dein gewohntes Umfeld, du verlässt deine Freunde, du verlässt deine Familie. Klar, die kommen halt ab und zu mal zu Besuch, aber also, Frankfurt war von meinem Heimatort so 400 km, 450 km weit entfernt. Das machst du halt jetzt nicht einfach genau, das machst du halt jetzt nicht einfach mal am Wochenende, um auf 'n Kaffee vorbeizukommen. Ähm, und da habe ich halt mein komplettes soziales Umfeld hinter mir gelassen und dann kam, äh, die <chuckles> Pandemie. Ähm, und dann warst du auf einmal in 'ner fremden Stadt ganz allein durftest nicht raus. Oh, das war und war dann schon hart, aber ich meine, ich habe das für mich entschieden, so und dann muss ich zur Entscheidung auch stehen, die Konsequenzen tragen, konnte jetzt ja keine vorausahnen, aber ja, muss man einfach durchziehen. Ja, ja, klar.
Mhm. Mhm. Na klar. Ah, ist schon 'n Stück. Ja. Oh, ja. <chuckles> Hast dann schon durchgezogen? Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich meine Studium und a also, ich denke Studium allgemein dieser Moment, ähm, wo man sich entscheidet, irgendwie in 'ne bestimmte Richtung zu gehen, auch selbst entscheidet, weil in der Schule ist es ja meistens nicht so, dass man irgendwie sagt: „Ich will das und das Fach machen“, begrenzt zumindest, ähm, ist ja schon auch irgendwie so 'n wichtiger Schritt. Zudem hast du dich dann auch weg bewegt von zu Hause. Ähm, ja, und, ähm, würdest du sagen, dass es, ähm, auch so im Nachhinein 'ne Entscheidung war, ähm, die dich dann auch bestärkt hat, vielleicht, ähm, in Zukunft, ähm, immer auch so deinem eigenen Gefühl zu vertrauen?
Ja schon, und ich würde es auch jedem raten, einfach mal Sachen auszuprobieren, weil w w das Einzige, was dich halt abhält, meistens, ist die Angst. Ähm, aber du kannst ja immer zu deinem Status quo meistens zurückkehren. Also, ich kann ich konnte jederzeit auch wieder zurückziehen, wenn's mir irgendwie nicht mehr gefallen hat. Habe ich auch dann nach dem Studium gemacht, aber das Studium an sich habe ich ja noch durchgezogen. Ähm, aber ja, also ich halte auch nichts von und der Fehlerkultur i in Deutschland, dass man da immer verteufelt wird, äh, wenn man irgendwie mal Fehler gemacht hat und sich da drüber lustig gemacht wird. Ähm, ja, ich würde schon sagen, v vertraue dem Bauchgefühl, ähm, mit ja vielleicht bisschen rationalen Denken noch beigemischt. Aber an sich mach, worauf du Bock hast, probiere es aus, wenn's nicht klappt, dann klappt's halt nicht. Ähm, aber triff Entscheidungen für dich und lass die anderen nicht die Entscheidungen für dich treffen.
Mhm, stimmt. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und du hattest auch nie das Gefühl, dass du da irgendwie dass dir da reingesprochen wurde oder so von Eltern oder Freunden oder Bekannten, ähm, was du tun solltest oder vielleicht auch im Nachhinein, äh, ob das richtig war oder ob du es wieder tun würdest? Also, du hast es wirklich, ähm, komplett für dich entscheiden können?
Ja, also ich würde mal sagen, es gibt so 3 Personengruppen in me oder gab's in meinem Freundeskreis und Familienkreis. Die einen, die gesagt haben: „Cool, mach es.“ Ähm, ja, ist halt super cool für einen selber, wenn wenn du da bestärkt wirst. Dann gab's welche, die haben das halt zur Kenntnis genommen, aber hatten so keine Meinung. Es war halt dann so: „Ja, zieh durch, wenn du das halt willst, so, mach halt.“ Ähm, dann gab es welche, die haben halt versucht, es dir auszureden, sei es, weil sie, keine Ahnung, neidisch waren, weil sie es selber nicht gemacht haben oder den Schritt gewagt haben. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Aber dann gab es schon welche: „Ja, was willst du denn da? Die Stadt ist doch schlecht und, hä, ähm, hm, m du bist so weit weg von all deinen Freunden und hast du das“ also, die haben halt überall nur Probleme und Fehler gesehen, ähm, wo ich halt 'ne Chance gesehen habe und ja, die Fehler, die genau, also, alles die Steine, die wo dir den Weg gelegt werden, mit denen kannst du schon umgehen, ne jedes Problem ist lösbar, aber, ähm, weil du ja angesprochen hast, ob mir da reingeredet wurde. Also, ich ich würde sagen, die Leute haben es versucht, oder ein Teil der Leute hat es versucht, mal positiv, mal negativ. 'N Teil, äh, hab hat es einfach zur Kenntnis genommen, ähm, aber ich habe mich da nicht beirren lassen von. Ich meine, äh, die Leute, die es schlecht fanden, die mussten da nicht hinziehen. Ähm, also, warum schlecht reden? Also, du wenn du wirklich Bedenken hast, die ernsthaft sind, kannst du sie ja konstruktiv sagen, aber ja, doch plump sagen: „Das ist schlecht, warum machst du das?“ Ähm, ohne irgendwie das, äh, rechtfertigen zu können, ist halt dann auch schwachsinnig. Deswegen habe ich mich davon nicht beirren lassen.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja, ja, genau. Na ja, es hat keinen Sinn. Mhm. Ja, das ist auch richtig so, dass man dann, ähm, wirklich guten Gewissens, ähm, ja, seine Entscheidung dann auch trifft und dann auch eben durchzieht. Und dann hast du letztendlich dein Studium gemacht und bist dann zurück in die Heimat gezogen. Habe ich richtig verstanden?
Ja, genau, also ich habe Studium durchgezogen und bin dann im jetzt nicht in demselben Ort, aber schon wieder so in ja, Steinwurf Reichweite zu meiner Heimatstadt, äh, gezogen.
Mhm. Heißt dann schon auch wieder, ähm, engeren Kontakt, vielleicht auch zu Familie und, äh, damaligen oder, ja, alten Freunden?
Ja, genau, ähm, das war auch eine Konsequenz der Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Ähm, ich habe so 'n bisschen überschätzt, dass man oder mal, sagen wir mal so, man hört ja immer die Geschichten, äh, es haben Leute in ihrem Studium 'n besten Freund fürs Leben gefunden, Partnerin fürs Leben oder 'n super Netzwerk aufgebaut und das war halt bei mir überhaupt nicht der Fall. Vielleicht hat Corona da auch eine gewisse Rolle gespielt, ähm, genau, aber also ich hatte das halt gar nicht. Deswegen hat mich halt auch nichts in der Stadt so wirklich gehalten, weil mein den Job, den ich, äh, ja, danach angetreten habe, den den konnte ich von überl all aus machen. Warum soll ich dann in der Stadt bleiben, die wo ich halt jetzt zwar 1, 2 lose Freundschaften hatte, aber halt irgendwie, wo mich nichts an sich gehalten hat?
Mhm. Ja. Stimmt ja. Genau. Mhm. Naja, okay. Also, ähm, letztendlich dann auch so 'n bisschen dieses Wunschdenken oder dieses ja, weiß nicht, was man vielleicht auch, äh, in gewisser Hinsicht dann erwartet, was mit dem Studium einhergeht und so, ähm, was sich ja nicht immer bewahrheitet, logischerweise, ähm. Ja, hast du dann eher so wieder so dein dein gewohntes Umfeld vielleicht auch gefunden.
Ja, schon. Also, ich hänge jetzt mit denselben Leuten rum, ähm, die ich vor ‘m Studium auch schon hatte. Klar, kommen immer wie wieder neue dazu. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich bin halt zurück in die Heimat gezogen, war halt dann wieder 'ne Entscheidung, die ich für mich treffen musste. Ähm, war auch, ja teilweise, man hinterfragt sich ja dann 'n bisschen: „Okay, ist das halt schon das Richtige, was ich tue, was ist, äh, in Fall XY einträgt, also ma äh, ei eintrifft?“ Man macht sich da schon so 'n bisschen Gedanken über, hm, die Alternativen und in der Wirtschaft würde man sagen über die Opportunitätskosten. <laughs> Ähm, ja, äh, ja, aber letzten Endes musst du halt dann irgendwann du kannst ja nicht ewig zwischen zwei Stühlen sitzen, irgendwann musst du sagen: „Okay, i ich gehe jetzt den Weg, probiere das vielleicht 'n Jahr aus und wenn wenn's nicht klappt, gehe ich halt dann, gut, den anderen Weg“. Aber, ja, irgendwann musst du halt 'ne Entscheidung für dich treffen.
Mhm. Ja. Mhm, richtig, ja. <chuckles> Mhm. Wie entscheidungsfreudig bist du da so? Bist du jemand, der dann, äh, sich wirklich hinsetzt und irgendwie so Pro-Contra-Liste macht, so 'n bisschen, äh, ja, überlegt, sich vielleicht auch noch, ähm, Meinungen einholt von verschiedenen Seiten oder machst du das wirklich so mit dir selbst irgendwie bauchgefühlsmäßig aus?
Also, wenn's größere Entscheidungen sind, ähm, schaue ich schon, dass ich da 'n bisschen mehr Bedenkzeit habe und mir auch externe Meinungen einhole, wenn wenn ich sie hören möchte. Aber, äh, ich habe auch ehrlich gesagt kein Problem damit mal spontan alles über Bord zu werfen und was Neues zu machen. Also, ich bin da eigentlich recht, na ja, entscheidungsfreudig. Ich ich mag neue Dinge, ich hätte kein Problem damit einfach mal- ich weiß nicht- umzuziehen oder 'n neuen Job zu beginnen oder sowas. Ähm, also ich man lebt ja auch nur einmal und da möchte ich auch, ja, od so viel wie möglich vom Leben mitnehmen, so und nicht, äh, festgefahren sein in meiner Meinung oder in meinem Umfeld. Also, ich bin da schon recht entscheidungsfreudig, ja, würde ich schon sagen.
Ja. Mhm. Also du hast jetzt nicht lange, äh, irgendwie mit dieser in den Optionen irgendwie, ähm, abgewogen oder irgendwie ja, du hattest jetzt nicht Schwierigkeiten irgendwie damit, äh, dich zu entscheiden?
Hm, ne, eher weniger, würde ich sagen. Klar, es m manchmal hat man irgendwie 3 Optionen, muss da die beste wählen. Aber wenn ich mich dann mal für eine entschieden habe, dann, ja, ziehe ich die auch durch und lasse mich da dann erst mal nicht davon abbringen, bis ich an 'nem gewissen Punkt bin, wo ich dann vielleicht, äh, wieder Entscheidung treffe, ob ich das dann weitermache. Weil ich halt dann den Punkt erreicht habe, den ich mir gesetzt habe, und dann schaue ich halt einfach, was für mich in der Situation so das Beste ist und entscheide halt dann, wie es weitergehen soll.
Mhm. N ja. Würdest du rückblickend, ähm, dieselbe Studienwahl treffen oder würdest du irgendwo vielleicht doch nochmal 'nen anderen Weg einschlagen, wenn du, ja, so sehr hypothetisch, die Zeit zurückdrehen könntest.
Also, wenn ich gewusst hätte, wie das Studium abläuft und dass ich's letzten Endes gar nicht brauche, hätte ich es wahrscheinlich nie angefangen. Ähm, aber das sagt dann davor halt keiner also, ähm, ja, Endeeff
<chuckles> Mhm. Was hast du denn nach deinem Studium gemacht?
Ähm, also nach dem Studium ist eigentlich mache ich dasselbe, was ich vorm Studium schon gemacht habe. Ich habe mich während'm Abi selbstständig gemacht. Ähm, eigentlich nur mit der Intention, nicht während dem Studium irgendwie als, ja, Kellner oder so arbeiten zu müssen, um mir Studium zu finanzieren. Und ja, das hat dann während Studium habe ich das weitergemacht. Gerade wo dann die Pandemie ausgebrochen ist, hatte ich halt super viel Zeit, daran zu arbeiten, weil du durftest ja nicht raus. Das Leben hat sowieso online stattgefunden, also ich verdiene, genau, das Geld quasi online. Ähm, ja und dann habe ich das halt, äh, so aufgezogen und immer weiter daran gearbeitet, bis halt genug Geld rum kam, dass ich, äh, davon eigentlich komplett leben konnte. Ja, und dann das war dann irgendwie im 3., 4. Semester oder so, wo der Punkt erreicht war und dann, ja, muss ich sagen, ja, <chuckles> ist das Studium schon so 'n bisschen hi in in ins Hintertreffen geraten. Ja, ich habe es dann schon auch durchgezogen, weil es macht halt auch keinen Sinn, dann mittendrin abzubrechen, was ha was du hast, hast und du weißt nie, ob du's irgendwann brauchen kannst. Aber, ja, im Endeffekt, ähm, gerade in der heutigen Zeit mit Internet und sowas hättest du die ganzen Infos auch einfach online beibringen können, ehrlich gesagt.
Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Mhm. Bisschen zäh gewesen. <chuckles> Mhm. Mhm. Das stimmt, ja. Also, du würdest sagen, ähm, du hättest das Studium für deine Arbeit jetzt nicht unbedingt, ähm, benötigt.
Nein, absolut gar nicht. Also, ich habe hm, vielleicht Kleinigkeiten konnte ich mir ableiten oder rausziehen, aber die hätten jetzt halt nicht 'n riesen Unterschied gemacht, also, ja, wahrscheinlich ich meine, ich muss ich habe mich dafür entschieden, habe es dann auch durchgezogen, habe mich dann entschieden, nicht weiterzumachen mit dem Master, bin wieder nach Hause gezogen, wie gesagt. Also, das sind alles so eher Entscheidungen auf auf dem Weg, die man die man halt trifft.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Darf ich fragen, was du machst in deiner Selbständigkeit?
Ja, also auch ganz, ganz einfach runter gebrochen ist es, äh, als Designer und Lizenzgeber arbeite ich. Das bedeutet, ich erstelle Designs, ähm, stelle die verschiedensten Firmen zur Verfügung, die die dann auf ihren Produkten benutzen dürfen.
Industrielles Design ist es dann.
Hm, eher kreativ, so alles, worauf man was drucken kann, T-Shirts, Tassen, Hoodies, et cetera pp. Ja, genau, und die Firmen dürfen das dann auf ihren Produkten verwenden und sobald die ein Produkt mit meinem Design darauf verkaufen, äh, erhalte ich 'n sagen wir mal, 'ne Gewinnbeteiligung. Also, offiziell sind es Lizenzeinnahmen für meine geistige Arbeit. Genau, ähm, aber so verdiene ich meine Brötchen seit dem Abi. <chuckles>
Ah ja, okay. Ah ja. Genau, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, spannend. Ja, cool. Ähm, schön, äh, mit dir über diese, ja, schon auch, äh, richtungsweisende, aber dann doch nicht so richtungsweisende Entscheidung zu sprechen. Aber war ja trotzdem auch 'ne 'ne gute Erfahrung, wie ich gehört habe.
Ja, ich bedanke mich recht herzlich für Sp Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und, ähm, da würde ich mich auch schon verabschieden.
Danke dir.